Ja, da das kann wohl schon Sinn machen. Ja, und ansonsten, wie war ist das Social Media so in deinem Alltag? Vor allem bist du dann auch auf der Arbeit oder so in der Pause, zack, schnell noch mal eben checken, wer da was geschrieben hat oder wer was gepostet hat?
Mhm. Ja, definitiv, also, weil vor allem bei der Arbeit ist es bei mir so, dass ich, es ist ich würde jetzt nicht sagen, dass es monotone Arbeit her ist von dem, was du machst an sich. Das das Problem ist halt bloß, ähm, du machst halt fast immer dasselbe, bloß du hast immer anderen Content, kannst du sozusagen sagen. Also ich arbeite halt im Kundenservice, sprich, es ist so gesehen immer das Gleiche, aber du hast halt immer andere Leute, die da anrufen und oder die du anrufen musst und, äh, teilweise hast du da irgendwelche sehr witzige Sachen, teilweise was, äh, komplett Langweiliges und wenn sich dieses Langweilige halt etappenweise zieht, ne, dann ist es schon teilweise so, dass ich dann einfach so sage: „Okay, ich lege jetzt mein Handy hier daneben und schaue mir nebenbei irgendwas an, weil weil's einfach zu langweilig wird nach 'ner Zeit.“ Richtig.
Mhm. Ja. Sicher? Ja. Guckst du dir irgendwelche Videos an noch? Ja. Okay. Ah, ich meine, solange der Chef da nix gegen hat, ist das ja auch nicht schlimm. Du scheinst ja mit Multitasking gut klarzukommen.
Ne, der hat tatsächlich Mhm. Der hat tatsächlich die Ansicht, solange wir unsere Arbeit gut machen und auch keine schlechten Bewertungen oder sonst irgendwas kriegen, ist alles im grünen Bereich und so sieht's auch aus gerade noch. <chuckles>
Nö, also du darfst tatsächlich erlaubterweise Social Media benutzen da oder halt das Handy an sich während der Arbeit?
Genau.
Hm. Das ist ja mal 'n sehr
Es das liegt aber auch das liegt aber auch daran, dass wir, äh, teilweise mehrere Sachen halt, äh, in dem Fall supporten, wo wir dann auch das Handy brauchen, um zum Beispiel 'ne App zu öffnen, um das halt, äh sagen wir jetzt mal, 'n Fehler zu reproduzieren oder sonst irgendwas, weil 'n Kunde da Fehler hat und, ähm, deswegen ist das Handy prinzipiell da erlaubt.
Ah ja. Also die Anweisung ist nicht: „Entspannt euch zwischendurch mal mit 'nem Instagram-Post“, oder
Ne, das das tatsächlich nicht. Es ist eher so: „Ihr dürft das nutzen, aber es es sollte euch halt im Endeffekt nicht unbedingt zu sehr ablenken.“